Oh, iya.
Penelitian apa jurnal gitu kalau rata-rata orang seumur hidupnya itu kalau aba ibaratnya anggaplah dia scrolling tuh 7 jam, itu seumur hidupnya itu mungkin bisa
Begitu. Betul.
Mungkin ada sekitar 30 tahun, gitu. Kalau anggaplah rata-rata usia orang meninggal 80 tahun tuh, mungkin tig bisa tiga puluh tahun lebih itu dihabiskan scrolling aja gitu, gila kan? <chuckles>
Waw. Mhm, hmm. Wah, iya sih. Itu berarti, eee, gila juga ya 30% sampai 40% ya, Kak, kira-kira dari umur manusia.
Ya, gila. Mhm. Iya, heeh, makannya. Mmm, makannya aku tuh, "Aduh, aku gak bisa gini terus, aku harus berubah deh," gitu. Kayaknya, waktu yang aku pakai buat scrolling itu kayaknya bisa aku salurkan buat yang lain. Entah belajar skill baru atau mungkin bisa keluar mungkin networking, cari atau ketemu orang-orang baru, bikin teman baru gitu kan. Ya, macem-macemlah.
Betul betul betul. Berat heeh. Heeh, eee. Iya, betul betul betul. Iya sih adi eee, apa, ketergantungan sama kecanduan ini kan bahaya banget ya. Apalagi, eee, untuk anak-anak gitu di bawah umur misa nah, itu perlu ada batasan-batasan. Heeh. Dan sekarang kan zaman sekarang juga orang tua, eee, beda dari zaman dulu kan. Kalau orang tua zaman sekarang nggak pernah lepas dari handphone karena untuk
Mhm. Bener banget. Sangat bahaya. Aduh. Bahaya bahaya banget sih, heeh. Mhm. Oh, iya. Mhm. Iya.
bayar dan sesuatu, gitu. Itu ad eee, selain selain apa, dengan memasang aplikasi ada gak sih cara lain untuk mengalihkannya gitu? Eee
Mhm.

Nah ini kan, eee, tidak menyentuh handphone tuh, nah bagaimana kalau misalnya, eee, tergantung kita tergan misalnya kita punya pekerjaan atau suatu bisnis yang mengharuskan, eee, komunikasi yang intens terhadap handphone. Nah
Heeh. Heeh. Iya.
itu kan terkadang sulit juga ya, <tsk> bagaimana sih ya menga mengatasinya kalau misalnya seperti itu tuh, Kak?
Heeh. Nah, ini sih kalau tekanan pekerjaan ya kalau kita ngomongin ini tuh sebenarnya emang, <sucks teeth> sulit sih ya karena memang kerjaan kita kan penghidupan kita, penghasilan kita, emang membutuhkan kita untuk standby di depan HP gitu kan. Jadi sebenernya yang bisa dilakukan ya, ya bukan berarti kita harus ganti kerjaan dong, jadi ya sebenernya
Iya. Mhm. Iya. Betul betul, oke.
gini, kita kan gak mungkin, eee, anggaplah 8 jam kerja sehari gitu kan, nggak mungkin kan kita HP itu on terus, jadi ada chat masuk
Betul. Mhm.
mungkin dari kerjaan, kita bales, tutup lagi, gitu kan. Jadi tiap ada yang masuk aja baru kita sentuh gitu jangan sampe oh udah, "Ada chat masuk ah buka yang lain deh," gitu kan. Kan gitu kadang-kadang gitu kan ada chat masuk gitu kan, a dari WhatsApp kita buka, kita baca, kita bales gitu kan, terus, eh, malah tertarik buka Instagram ujungnya keterusan, gitu. Jadi ya
Ah. Eee, iya. Betul. Iya, betul betul.
cukup berfokus pada fungsi utamanya aja itu tadi.
Ah.
Mhm.
Kadang juga ada notifa notifikasi dari kayak online shop gitu kan kayak, eee, aplikasi-aplikasi belanja online gitu kan. Itu kadang nada ne nadanya juga agak, eee, khas dan mengganggu kan masing-masing kan, ya? Wah itu berarti, eee, notifikasinya juga harus dimatikan ya?
Heeh. Mhm. Iya. Heeh, heeh. Iya, emang harus di notifika notifikasinya itu emang harus dimatiin ya karena memang buat apa gitu, eee, notifikasi dari aplikasi belanja online ya buat apa gitu kan, not jadi matiin aja gitu. Karena memang gak perlu, soalnya apa? Selain bener banget, selain menambah, eee, waktu layar itu juga bisa menguras dompet, karena apa? Kita malah belanja hal yang kita gak perlu tadi gitu kan, padahal kan
Mhm. <chuckles> Oh, iya. Hmm, membuat konsumtif juga ya? Mhm mhm. <chuckles> Betul. Ah.
eee, sebenarnya belanja itu kan harusnya cuman kalau kita butuh baru kita buka gitu kan, kita cari apa yang kita perlu. Nah sekarang malah
Yang kebutuhan aja ya? Heeh.
yang gak perlu kita cari-cari gitu. Iya. Mhm.
Ah, iya. <tsk> Menarik nih ngobrol sama Kakak nih, kapan-kapan kita lanjut lagi ya, Kak.
Iya. <chuckles> Iya, sama-sama ya, makasih juga udah ngasih kesempatan buat aku ngobrol, asik loh.
Makasih. Oke, iya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Kak. Bye.
Sampai jumpa, dah.

Sebelum kita pasang waktunya itu, di apli eee, di aplikasi tersebut, itu kan bisa kita atur, mmm, mau berapa lama ini, aplikasi terkunci setelah kita pakai. Anggaplah kita tadi pasang waktu 1 jam kan, partisi 1 jam, terus kita dikeluarkan dari aplikasi tersebut, terus dikunci. Nah itu kan bisa diatur, eee, kapan kita bisa buka lagi, eee, si aplikasi tersebut, gitu kan. Bisa kita pasang sehari kemudian, gitu kan, bisa 2 hari, bisa berapa jam, gitu. Jadi ya kita punya fitur, eee, kustomisasi gitu.
Hmm, mhm. <clicks tongue> Iya. Betul. Oh. Oh. <clicks tongue> Oh, iya. Jadi jadi kita bisa atur kan ya. Nah, eee, tadi kalau misalnya ini ya, misa misalnya itu kan, hanya sosial media dan apa sih, kalau ka aca kayak komunikasi gitu, WhatsApp itu, di-lock juga atau nggak?
Iya. Mhm. Bener, ya. Ah, kalau WhatsApp kan menurut aku itu tuh aplikasi yang bisa dibilang ya, sarana utama komunikasi, gitu kan. Jadi kalau emang ada hal yang bisa dibilang penting, pasti orang kan hubungi kita lewat WhatsApp, gitu kan. Enggak mungkin lewat Instagram, atau apalagi Tiktok, enggak masuk akal, gitu kan, pakai Facebook. Jadi, semua aplikasi itu yang lain aku kunci, gitu kan. Jadi cuman WhatsApp aja gitu, karena memang WhatsApp ya mau scrolling apa di WhatsApp? Kan nggak nggak mungkin gitu.
Betul betul. Hmm. Iya. Ah, iya iya. Heeh. <clicks tongue> Oh. Iya, tapi, eee, be betul sih. Kadang, tapi ada itu juga nih di Whatsapp nih, ada status-status tuh kan kadang. Ya mungkin nggak selama, e Instagram atau media sosial yang lainnya ya kan. Cuman, eee, kadang kita juga suka terlarut tuh dalam, <smacks lips> eee, status-status WA tuh. Gimana cara Kakak tuh, eee, agar tetap produktif gitu? Agar tidak, eee, apa ya, nggak kecanduan kita melihat status, seperti itu?
Nggak ada yang bisa scroll di WhatsApp. Heeh? Iya iya. Mhm mhm. Iya. Hmm. Mhm. Emang sih, ngelihat status tuh, bisa dibilang menarik ya, soalnya apa, kita bisa ngelihat, eee, kehidupan sehari-hari teman kita tuh ngapain aja, gitu kan lewat WhatsApp. Pastikan, eee, nomor-nomor yang kita simpan di WhatsApp itu kan, cuman orang-orang yang bisa dibilang dekat sama kita, gitu kan. Otomatis memang bikin bisa dibilang bikin kita kecanduan gitu buat ngelihat, oh, eee, "si A ngapain sih? Si B ngapain sih hari ini?" gitu kan. Tapi ya, sebenarnya kuncinya sih, kita kan, gimana ya, nggak mungkin kita nyimpen, eee, kontak sampai ratusan lebih, gitu kan. Pasti orang-orang yang terdekat aja, gitu. Keluarga, temen-temen dekat gitu, paling ya 10, 20 orang, 30 orang lah gitu paling kan maksimal, gitu. Jadi ya, aku rasa sendiri, nggak bakal menyita waktu sebegitu banyaknya untuk, eee, ngelihat semua status mereka dalam 1 hari, gitu. Jadi ya pastinya Instagram dan TikTok itulah yang bikin kecanduan, gitu kan. Bikin scrolling berjam-jam. Iya.
Betul. Betul. <chuckles> Iya. Betul. Hmm. Ribuan. M betul betul. Ah, enggak eng Mhm mhm. Iya, betul banget sih.